No, ma sì perché io fosse per me la mattina mangerei, che ne so, un frullato di di come di lenticchie, ecco. <chuckles> Sì. <laughs>
Sì. Mh. <laughs> Davvero, proprio frullato salato, uno smoothie salato. <chuckles>
Ehm, perché la la lenticchia veramente la la adoro, la mangerei in tutti i modi, e quindi forse potrei anche mangiarla a colazione alla fine. <chuckles> Diciamo
Mh-mh. Allora non so, uova e bacon, ti ti ti an ti piacerebbe? Eh.
Mhmm, buonissimo. Sì, ma non ho voglia di mettermi a farle. <chuckles>
<laughs> Vabbè, capisco. <chuckles>
No, cioè, la mattina mhmm, somma, no se sono in vacanza sì, se sono in vacanza mangio tutto salato. E, quindi, sai, è già tutto fatto, hai voglia. No. No, non devono non devi fare n e poi, insomma, succo di succo d'arancia, quelle cose lì. Sì, in effetti basterebbe anche un succo d'arancia, eh, non è che una bella spremuta sì, e quello già ti tira mhmm, ti tira su. Bene dai, insomma però non s non siam messi male, malissimo. <chuckles>
Sì. Ah. Okay, okay. Sì, sì, sì. Sì, esatto, la spremuta di melograno, o arancio. È vero, è vero, è ve No, no, no, direi di no, guarda, c'è gente messa molto peggio. <chuckles>
eNo, per dire non merendine non ne mangio, quelle robe lì confezionate non 0.
No, neanch'io. Mh-mh.
Biscotti mangio quelli integrali, perché a me piaccion le cose integrali, quindi
Sì, anch'io, biscotti io non non compro mai quelli zuccherati, io li prendo sempre: integrali, semi integrali, zero. Sempre così.
Mh. No, neanch'i E a anche quelli che non sanno di niente, è fondamen <chuckles> Ma a me non piacciono, ma perché mi piace a me la la croccantezza, quindi cioè, li mangio volentieri anche senza metterli nel latte. E quindi, quelli processati mi mi cioè, son pesanti, mamma mia.
<chuckles> Ma sai che alcuni sono buoni, quelli integr uhm, alcuni di lì son buoni, eh? Sì. Ah, sì, sì, sì. No, anche esatto, esatto. Poi io lo sento, cioè il gli a a adesso che mi sono abituata io lo sento lo zucchero, il conservante, lo sento proprio in bocca, quindi mi dà proprio fastidio.
Eh, sì.

No, no, no, quindi va bene. E che altro spuntino spezza fame? Come cosa cosa mangiamo? <coughs> Io ho sempre, vabbè, lo yogurt.
<chuckles> A volte sai, quelle barrette energetiche, <clicks tongue> alcune sono buone.
<clicks tongue> Ah, ma sì che li prendevo. <clicks tongue> È vero, prendevo quelle barrette, quelle ai con i f frutti di bosco
Ah okay. Ah-ah.
quelle sì, non erano male in effetti, che poi sono quelle dietetiche che non hanno pochissime calorie.
Esatto, sì, sì, mhmm, adesso stanno facendo anche molto un po' fit sai, un po' per chi si allena.
Sì. Sì, quelle con più proteine, con sì, sì, ma quelle non mi piacciono che sono un po' gommose. <clears throat> <chuckles> Vero? Rimangono un po' gommose che non riesci neanche a mandarla giù. Dici: "Ma cos'è sta roba?" Ehm, uhm
Esatto. Ah! <chuckles> Sì è vero rimangono rimangono un po' gommose, è vero. <chuckles> Però a volte hanno gusti buoni, però se non ti piace il dolce giustamente non non puoi apprezzarle.
No, infatti, infatti No, invece queste qui, che prendevo un po' pseudo dietetiche era, eh, l'unica parte dolce era proprio il il frutto che c'era dentro, magari mhmm, eh, quindi non non mi dava tanto fastidio però insomma.
Ah-ah. <chuckles> Ah, vedi, vedi? Mh-mh. Okay, okay ci stava in un certo senso.
Ma sì e poi magari in uno yogurt, ma con dentro il Müsli, con dentro qualcosa. Eh!
Eh sì. Granola, granola buona poi non granola zuccherosa, tipo corn flakes. <chuckles> Cose del genere, sì.
Brava, brava. <chuckles> Sì che anche quel però cavolo anche i corn flakes veramente trovarli che non siano mega processati è difficile eh.
Mh. Eh no infatti io non li mangio, non forse da bambina li mangiavo.
Anche quelli, eh no, s a me piacciono, però visto che veramente sono non non van bene neanche quelli. Cioè tutto il cibo troppo lavorato non va bene, <clicks tongue> quindi per stare in salute. Dai va bene andiamo a passarci sta domenica a dieta. <chuckles> Ciao, ciao.
Eh. No, no, no, no, non è indica Sì. <chuckles> Esatto. <laughs> A presto, ciao.